D'accord, OK et heu et justement alors, heu, dans le cadre de cette activité professionnelle, est-ce que, heu, tu as envie, ou tu pourrais avoir cette possibilité de de faire des rencontres ou d'aller plus loin, peut-être dans la connaissance de tes collègues? Parce que tu pourrais sentir, un non, tu tu as réfléchi, heu, déjà à à ce 1er lieu et ce pourquoi tu avais déménagé du coup?
Ouais, c'est pas évident, parce que je suis en fait, je suis, heu, du coup dans les responsabilités et et les personnes avec qui je passe du temps, heu, ce sont, heu, des personnes qui doivent, heu, on va dire, heu, faire ce que je demande.
Et tes managers, elles sont tes tes subordonnées, c'est ça, en fait?
Voilà. Et c'est pas évident derrière en fait, après le travail, autant ils peuvent se retrouver, autant parfois on je propose on va on on va se boire un verre, on va on va faire un truc, heu, en équipe. Mais souvent, heu, finalement, heu, je suis, heu, la personne qui a un peu plus qui a qui a des quelques années en plus, ou on peut dire, et heu, qui heu
Mmh mh.
bah, qui est le manager et donc finalement, heu, qu'ils ont pas forcément envie de retrouver dans leurs activités, heu, loisirs derrière, heu
Ouais, tu gardes ta posture, quoi. Mmh mh.
donc heu, autant c ça reste très, heu, très cordial et c'est très bien, mais pas au stade d'une amitié non plus, c'est
Mais oui, non, non, je comprends tout à fait, non on va souvent, on peut envisager ou imaginer que le lieu professionnel, c'est l un lieu où tu peux, heu, te faire des amis, mais, heu, c'est voilà, c'est tout un débat, <chuckles> heu et ce que je trou m m m mais je comprends, ouais, je comprends qu'à un moment donné, tu tiennes à garder ta posture, heu, professionnelle. Heu, ça veut pas dire que te, heu, tu n'es pas toi, quand tu es au travail, mais voilà, tu as tu as tu as une posture et et heu et c'est bien aussi peut-être, de compartimenter, heu, heu, également après, heu, justement son son autre vie, heu, en dehors du travail et heu, alors tu tu zai zai tu fais du sport, tu fais tu as des centres d'intérêt qui pourraient t'amener à faire partie d'une association? Parce que dans les autres possibilités, heu, que l'on peut avoir, c'est c'est peut-être aussi, heu heu, de s'inscrire dans dans ce titre de de voilà, des associations sportives, culturelles. Tu tu fais partie, heu, déjà de d'une asso?
A grade équivalent oui, <chuckles> mais sinon c'est plus dur oui.